Hey, mi puoi dire per te che cos'è che significa un perfetto equilibrio tra lavoro e vita?
Allora, beh n sicuramente un buon equilibrio è quando, ehm, 1 delle 2 non sconfina nell'altra, uhm, ne appunto, nella parte dell'altra, dedicata all'altra. Sicuramente, è importante, ehm, anche bilanciare la percentuale della giornata che viene dedicata soprattutto al lavoro, perché comunque la vita è <chuckles> una cosa, mhmm, standard, e sicuramente è fondamentale bilanciare il tutto in modo tale per cui, mhmm, appunto il lavoro non impatti troppo, soprattutto negativamente, sulla quotidianità.
Sì. Ah, bene. E esa esatto. Mh. Giusto, giusto. Eh, interessante che hai già queste idee perfettamente, ehm, ehm, chiare. Quindi, a esempio, per partire un attimo, uhm, perfettamente, ehm, bilanciati, tu com'è che strutturi la tua giornata proprio per mantenere un sano equilibrio lavoro e vita privata?
Sì. Beh, allora, mhmm, di solito io ho la fortuna di essere una di quelle persone che, uhm, o fa smart working, e quindi posso lavorare da casa, questa cosa qui mi aiuta particolarmente nella possibilità di potermi gestire bene; oppure quando devo andare in ufficio, perché alle volte capita, ho, ehm, ho la fortuna di non lavorare troppo lontano, quindi con la macchina, in <blows air> 1/4 d'ora, 20 minuti, quando c'è traffico, sono in ufficio. Già questa per me è una cosa importante. E quindi ti dico, sai, magari ho la fortuna di non dovermi svegliare troppo presto per fare la pendolare, per dover andare dall'altra parte della città, imbattermi nel traffico, e già questo è importante. Poi, sai, arrivo in ufficio negli classici orari da ufficio: alle volte alle 9, alle volte alle 10,, insomma dipende molto dalla giornata, mhmm, mi faccio le mie ore di lavoro, mhmm, in molto, mhmm, spaccate al minuto perchè, purtroppo prima dedicavo troppo tempo al lavoro e questa co e la mia vita ne ha risentito, poi alle 5 prendo, stacco me ne torno a casa, e siamo tutti felici e contenti.
Mh-mh. Ah, ecco. Certo. Fantastico. Certo. Mh, okay. Okay, okay, bene, bene. Ehm, diciamo che il tuo lavoro, ehm, cioè comunque di persona, fisico, anche se non è 100% in mas smart working, ti permette di vivere, diciamo, una vita, mhmm, in senso di oraria, abbastanza bilanciata. Ehm, ma allora, adesso, giusto un attimo per curiosità, tu, ehm, preferiresti un lavoro full smart working da casa?
Esatto. Allora potrei farlo, perché comunque, diciamo, che, mhmm, preferisco essere io ad andare in ufficio cioè, non ho l'obbligo nel dover andare in ufficio e, ti direi, che no, non preferirei un lavoro in full remote, ma perché comunque ritengo che un pò di convivialità con i colleghi sia importante, per comunque mantenere dei buoni rapporti e per non isolarsi troppo; perché quando si fa un lavoro dove comunque i rapporti, anche con i clienti, sono molto sporadici perché il lavoro è tutto prettamente il classico lavoro da ufficio, organizzare e coordinare, il lavoro dei colleghi, ti ritrovi tante volte che ti senti un pò isolato, soprattutto quando c'è brutto tempo fuori, il tempo d'inverno e quindi preferisco sinceramente andare in ufficio. Poi se mi dovessi trovare a scegliere un lavoro dove è tanto lontano, c'è tanta strada da dover percorrere, probabilmente a quel punto preferirei tornare a fare un full remote.
Ah, okay. Giusto, giusto. Certo, certo. Mh-mh. Chiaro, chiaro, vabbè allora sì, diciamo, il tuo lavoro, esso non non lo definirei ibrido però, insomma, poco ci manca per quanti riguarda questa flessibilità ti permette già un pò di assaggiare quello che è il un pò il concetto di smart working, quindi benissimo così. Allora, per quanto riguarda invece la tua vita privata, ehm, qual è quali sono quelle cose che per te sono sacre, quindi intoccabili, e il lavoro non dovrebbe mai, diciamo, prevalere su di esse anche a prescindere di emergenze o situazioni eccezionali?
Beh, per me è diciamo fondamentale avere il weekend libero; perché quello diciamo che, mhmm, ho studiato apposta per potermi permettere di scegliere il lavoro da fare quotidianamente, e tra le varie richieste che mi ero prefissata di avere in fase di, mhmm, scelte del mio luogo di lavoro era quello di non lavorare il weekend perché comunque, ehm, in quando si hanno anche dei figli o comunque una famiglia, che può esse anche semplicemente soltanto un compagno o un marito, a mio avviso è fondamentale, esatto, comunque è fondamentale avere un giorno o più giorni, in questo caso il sabato e la domenica, da passare con questa persona. Quindi, per me il weekend è la parte sacra della settimana. Poi, ovviamente, ci sono può capitare alle volte che, per delle trasferte di eventi importanti nel mio settore, mi chiedano di andare, appunto, presenziare a questi eventi e fintanto che è 1 volta, massimo 2 l'anno è un conto, se no poi si arriva al punto in cui, ehm, bisogna mettere dei paletti. E poi per me è sacro il fatto che la sera non si deve lavorare cioè, mhmm, la se cioè sì ma perché, diciamo, che i ehm, stacco alle 17 cioè, per me dalle 17 io devo avere assolutamente la disponibilità di gestire il mio tempo come voglio. Cioè, non si deve arrivare al punto in cui arriva il mio capo che mi scrive dicendo: "Eh guarda, ehm, questa sera c'è un evento da remoto con dei clienti per favore, mhmm, occupatene" perché dopo l'orario di ufficio, cioè, per me il la sera è sacra; poi torniamo lì, come il weekend: una volta ogni tanto lo faccio, se no non più, insomma, non di più.
Certo, importante. Anche un cane, volendo. Mh-mh. Sì. Ah, certo. La sera riposo! Mh-mh. Okay, esa cioè, altrimenti dopo si rischia di sbilanciare troppo quello che è il tuo, ehm, appunto equilibrio personale, quindi ci sta 1 volta, 2 volte all'anno in casi eccezionali va bene, altrimenti poi, ehm, ehm, basta. E invece, ehm, tornando al discorso del fine settimana, che per te è intoccabile, ed è perfettamente legittimo: se invece ti capitano, ehm, delle giornate, durante la settimana quindi dal lunedì al venerdì, dove ti richiede, ehm, cioè, il lavoro ti richiede di lavorare anche la sera in via eccezionale, tu come reagisci?
Si. Allora, ehm, a ehm, 1 volta, ti dico, avrei detto di sì perché, comunque, mi piaceva dedicarmi proprio, mhmm, anima e corpo al mio lavoro e quindi non mi pesava neanche. Oggi, comunque visto anche come si è evoluto il rapporto lavorativo con la mia azienda, comunque dove, sai, inizio a fare un pò di crescita all'interno dell'azienda e quindi, insomma, si presume che ci debba essere qualcuno che prenda il mio posto, il mio ruolo precedente, dovrebbe essere quella persona a farsi gli straordinari. Però, se me lo chiedono e non me lo impongono perché, quando si arriva all'imposizione, a quel punto ti dico di no; però, se me lo chiedi a me, effettivamente, non impatta tanto, me lo chiedi con un pò di anticipo, probabilmente se è veramente one shot, 1 volta all'anno, 1 volta ogni 2, insomma, ti dico anche di sì.
Mh-mh. Certo. Mh. Certo. Giusto, giusto. No, bello anche il fatto che hai evidenziato che serve anche saperlo, ehm, comunicare in una certa, uhm, maniera. Quindi, se te lo chiedono in maniera aggressiva, violenta, imposta "No, non va bene, fatelo voi", ovviamente se lo fanno in maniera educata allora sì; perfetto, perfetto. Ehm, nella tua giornata, ehm, o meglio, nel tuo equilibrio lavoro-vita quanto influisce il rapporto, ehm, con gli altri? Cioè, nel senso: questo equilibrio l'hai tarato, principalmente, per stare con te stessa? Oppure anche per stare con amici, familiari, compagni, eccetera?
Sì, esatto. Mh-mh. Allora, beh sicuramente in primo luogo per avere un pò di pace mentale lontana dal lavoro, quindi prettamente per l me stessa. Questo sicuramente è il fattore che mi ha fatto, ehm, propendere per essere più o meno disponibile nei confronti del, ehm, del mio lavoro. E poi comunque, sicuramente anche per tutto il contorno che c'è a dietro questa cosa, quindi: la famiglia piuttosto che gli amici perché, se dedichi comunque troppo tempo al lavoro ti ritrovi poi in quella fase della tua giornata in cui sei talmente tanto stanco, talmente tanto spassato che non hai più voglia di fare nulla e di interfacciarti con nessuno. Pertanto, probabilmente è stato fatto sicuramente in primis per me, ma poi dopo ne hanno beneficiato tutti gli altri ambiti della mia quotidianità.
Giusto, okay. Mh-mh. Oh, fantastico, allora! Perfetto, perfetto. E allora questi ambiti della quot quotidianità per te cosa sono? Cioè, quindi com'è che passi il tempo nella tua vita privata?
Beh, allora quando torno a casa la prima cosa che faccio è comunque preparare i pasti perché per tanti è un peso. Mah, allora sì on sono necessari però, comunque avrei anche la fortuna di dire: "Vabbè, ordino da asporto", e cose così, però a me piace molto cioè, ehm, ritengo che sia un gesto per prendermi cura anche della mia famiglia, quindi lo faccio molto volentieri. Quindi, quando rientro guardo che cosa esatto, guardo che cosa cucinare, e questa è una delle cose; poi dopo, sai, comunque c'è il bisogno di riconciliarsi con le persone che vivono in casa quindi, ehm, capire come sono andate le giornate del marito piuttosto che dei figli quindi esatto, e quindi questo è. Poi, mhmm, sai, ehm, c'è la sera in cui c'è la piscina, la sera in cui c'è la palestra, quindi prendi e devo anche pensare di dedicare part della mia libertà a questi eventi quotidiani e poi, appunto, perché e lo faccio anche un pò per la mia pace personale, sc finito tutte le incombenze della gestione della casa, io mi prendo e mi siedo e mi leggo un bel libro che se mi capita di dover far degli straordinari arrivo la sera che sono stanca e non ho neanche voglia di concentrarmi. Esatto.
Eh, son necessari quelli certo. Mh-mh. <chuckles> Bella, 'sta cosa. Giusto le chiacchiere certo, certo. Mh-mh. Eh, non ce la fai dopo. No, certo, certo. Perché, tutte le tue coc ehm, energie sia fisiche che mentali sono andate nel lavoro e magari anche, banalmente, leggere un libro sul divano può sembrare un pò faticoso quindi certo, certo. Ehm, questo è comunque un ottimo punto di riflessione: vedere come comunque anche cioè, tu, mhmm, fai le cose basilari, cioè necessarie, che sono per la sopravvivenza, come me: far da mangiare, che però effettivamente lo fai anche con piacere quindi, nel senso, ti piace anche f dare questo contributo alla tua famiglia. E quindi, domanda margine: tu per cucinare è una cosa che ti diverte personalmente anche, tipo sei una cuoca provetta, o fai diciamo le so le solite cose, semplicemente, perché ti piace cucinare ma non è un tuo interesse?
Esatto. No, no, è un mio interesse eccome, proprio mi piace tantissimo sperimentare e portare a tavola sempre qualcosa di nuovo e di diverso in modo tale per cui la persona che, ehm, mangia capisca che io l'ho fatto con amore e cioè, torniamo lì: eh, se dovessi sempre stare lì a lavorare di più, e a e anche per dirti pensare al lavoro fuori ora ehm, fuori orario di ufficio, probabilmente non avrei neanche lo spazio mentale per dedicarmi a fare tutte le cose che voglio fare in più. Quindi cioè, è necessario trovare sempre un buon equilibrio senza essere troppo disponibili o essere troppo non disponibili, insomma.
Ah, ecco. Bene. Oh, che bello. Assolutamente. Quindi, anche in questo caso c'è una sorta di equilibrio tra le due parti che deve essere trovato, quindi ci sta, è perfettamente, ehm, sensato. Ora, ehm, domanda un pò particolare: cioè, se tu dovessi scegliere, ehm, lavoro praticament ci è un estremo, magari, è una scelta un pò irrealistica ma giusto per capire il tuo modo di pensare; dovessi scegliere tra: lavorare tantissimo e poco tempo libero o avere molto tempo libero e lavorare pochissimo, con tutti i pro e i contro del caso, cosa sceglieresti e perché?
Si. Si. Au, allora alla me di un paio di anni fa, ti avrei detto che avrei preferito lavorare tantissimo e avere poco tempo libero, ma perché dovevo affermarmi lavorativamente parlando, non avevo una posizione di spicco all'interno della mia azienda esatto. Alla me di oggi che, mhmm, con dei sacrifici, eh, ehm, ha avuto la posizione che voleva o fa quello che vuole praticamente all'interno dell'azienda, perché, appunto, ho un ruolo di spicco, probabilmente la me di oggi ti direbbe che, uhm, lavorerebbe di meno per avere un pò più di, uhm, come si dice, di agio nella vita personale perché, mhmm, ho ottenuto veramente tanto, sono un sacco grata del ruolo che ho, però ho capito che la mia disponibilità passata è andata a, uhm, a creare una figura, uhm, z che, l'azienda ritiene indispensabile, passami il termine, e per questa indispensabilità mi fanno pesare se io per caso dico un no, che magari quindi, diciamo, mi fanno sentire un pò in colpa perché ma cioè, "Tu hai tutto questo, e ci vieni a dire di no". Quindi, probabilmente oggi sceglierei la seconda opzione.
Mh-mh. Okay. Certo, avevi ambizioni quindi un pò un concetto di ambizione certo, certo. Mh-mh. Benissimo. Oh, di okay. Certo, certo. Beh, è bello vedere anche questo passaggio evolutivo che hai fatto nel corso del tempo. Ma, immagino che sia tutto tutta esperienza e la cosa più importante è che sei, comunque, riuscita a trovare un equilibrio perfetto, appunto, tra entrambe queste versioni. Quindi, allora io ti ringrazio per la chiacchierata, è stata molto piacevole e interessante.
Io ringrazio te per tutte le domande, e spero di sentirti presto. Buona serata.